Exato, eu falei: "Não, tá tudo bem, quem nunca", sei lá dormiu na casa deles, e aí veio com a roupa do corpo depois ia trocar, sei lá, né, pensei várias coisas.
Aham. <giggles> Uhum.
Enfim, fomos e aí ele falou: "Ai, quem tá vindo pela primeira vez?", aí ele levantou a mão, eu falei: "Vixe, primeira vez", né. Falei: "Ah, então vamos todo mundo se preparar, encher a garrafinha, trocar de roupa", ele, ah, falou: "Beleza". Encheu a garrafinha e ficou esperando, eu falei: "Ai, ele não trouxe roupa".
<gasps> Ele vai fazer a trilha de 8 horas de calça jeans.
De calça jeans, exato. Ah, então tá bom, ó, ele falou aí o guia falou: "Olha, leva em média 8 horas, mas se você tiver qualquer dificuldade avisa que a gente reduz o passo ou pega um atalho", dá uns jeitos ali pra não ter nenhum problema, "Ah, tá bom". E aí também "Ah, todo mundo trouxe lanche?", ele: "Ai, eu não trouxe". Eu falei: "Gente, <laughs> 8 horas".
Ai. Uhum. Querido, 8 horas. <chuckles>
E aí eu comecei a pensar: "Será que a minha amiga explicou tudo, né", aí eu perguntei pra ela, falei: "Você avisou pra ele que era 8 horas?". Falei: "Avisei, eh, mas, assim, não, fica tranqu fica tranquila, eu sabia que ele era esquecido, eu trouxe lanche pra ele". Eu falei: "Ah, então tá bom, um perrengue a menos, vamos lá".
Não sei. Homem é sempre um pouco meio esquecido, né. E eles também sempre pensam: "Não, eu consigo fazer essa trilha aqui de boa em 8 horas de calça jeans, tranquilo. <giggles> Não passa nada, vai dar tudo certo." <chuckles>
Não é Sem comer, sem <laughs> E aí, enfim, fomos, né, entramos na trilha, a ida, assim, eh, foi até divertida que estava todo mundo empolgado, aí escorrega, dá risada e tal "Ah, tá tudo bem?"
Uhum. Uhum. E essa trilha ela tem, tipo, pedra, é mais um caminho mais tranquilo, é mais íngreme, como é que é?
Uhum. Ela tem de tudo um pouco, assim, ela não é extremamente difícil, mas ela tem u uns declives, ela passa ali por um um um leve córrego, então tem uma parte molhada. Tem uma hora que você tem que dar uma leve escalada pra subir o morrinho. Tem uns desafios ali. <chuckles>
Ah. Aham. Ah, tá. Uhum. Uhum. Massa. Boa, boa.
E aí, enfim, fomos e tal, a ida foi tranquila, ele ainda empolgado, escorregava, caía, dava risada, dizia que estava tudo bem, mas ainda no pique. Eu falei: "Não, ele realmente tem um condicionamento físico, tá tudo bem". E aí, chegamos no no ponto final, né, que depois a gente voltaria, que era 1 cachoeira e todo mundo entrou na cachoeira tal e ficamos curtindo, vamos voltar. E aí na hora de voltar, aí que começa o perrengue, por quê? Aí o corpo dele relaxou na trilha, uma água gelada, esfriou o corpo e aí começou a vir já as dores, né. <laughs>
Uhum. Hum. Uhum. Relaxou na cachoeira. <chuckles> Ai. Ai meu Deus, coitado.